えっと、ざっくり半年ぐらい前ですね。うん。
ああ、ま、でもそうですね。比較的最近って感じですよね。となると、まあ、結構まあ、まあ、テニス系を探してって感じで、結構、まあ、この半年間試しされたって感じだったんでしょうか？
はい。 そう、テニス系を探して、え、1つあったんですけれども、なかなか、ね、あの距離も長いし、あと友達もできなかったってところで辞めてしまい、で、他のところもちょっと探してみたんですけどね、こうフットサルのサークルとかに、ちょっと連絡を入れたりとかしたんですけど、返信がなかったんですよね。<chuckles>
はい。 ああ。 おお、はい、どうだどうした？あ、返信がなかった。ええ。
多分そこのサークル、もうね、多分、運営してないでしょうね。<chuckles> うん。うん、そう、仮に運営してたとしても、こういうメッセージとかいい加減なサークルって結構ね、あの幹部が、あんまり良くない場合が多いんで、あんまり信用できないんでね。はい。<chuckles> はい。
ああ、そういうことなのか、なるほど。となるとはい。 ああ。 そうなんですか。ええ。はい、となるとはい。ま、そうですね。結構もうすでに色々試されたと思うんですけども、まあ結構はい。
というところで。うん。 そうですね、ただおっしゃる通り、そういうね、違う違うスポーツとかでね、こう探してみるのはいいのかないいのかなと思って、ええ、そこはですね、まだしあの何だろう、ほんとに全力でふく100%全部探したわけではなくって、なんかちょっと興味がありそうなのは、ちょっと手当たりまあちょっとね、探ってみた程度なので。はい。うん。
はい。 あ、まだはい。 ああ、まあ、なるほど結構まだ、探す余地があるって感じなんです、それも結構、今後継続しようというか感じなんですね。
うん、まあ、ん、そうですね。 はい、そうですね。うん。
あとそうですね。結構その、地域でこうおお祭りとかってあったりしますか？